Não. Porque, ela mudou. É na verdade, eu conheci ela mais nova. F eu acho que foi com 9, né. A ge a gente estava na mesma classe desde da da, sei lá, da 2ª série, por aí. Então, eh, 8, 9 anos, né. E quando, hã, ela já estava com 12 a mãe dela não era de São Paulo, a mãe dela era de Recife, e ela quis voltar pra Recife. Então ela foi embora para Recife, né.
Ah. Aham. Uhum. Ah. E você perdeu contato, então, nisso tudo?
Então, anos, 1000 anos depois. Ó, 1 ano depois que ela mudou, ela veio pra São Paulo e ela foi, eh, ver o apartamento onde ela morava. Como eu era vizinha, né, ti 3 prédios do lado da do prédio dela, ela veio me ver.
Uhum. Ah, que legal. Ela lembrou de você, né?
Só que depois a gente não se viu mais. Hã?
Ela lembrou de você, né? Porque tem gente que depois que muda <chuckles>
Ah, mas a gente era muito unida. A gente era muito unida. A gente ficava o tempo inteiro juntas.
Uhum. Aí depois disso acabou que vocês perderam o contato? Foi isso?
Né. Aí Aí, a gente perdeu o contato. Só que, né, com Facebook, muitos anos depois, eu procurei por ela. No começo foi difícil de encontrar, porque ela não estava com o nome dela, eh, de solteira, né.
Ah.
Eu acabei encontrando ela, porque a irmã dela ainda tinha o nome de solteira. Então, através da irmã dela que eu encontrei.
Ah, que legal. O importante do do Facebook é isso, né. Que dependendo do perfil da pessoa, ali, eh, tem como você buscar amigos de amigos e ir encontrando, né. Você conseguiu encontrar, ali, ela. E depois disso você chegou a entrar em contato com ela, falar: "Olha, sou eu"? <chuckles>
Exatamente. Ah, sim. Depois a gente até se falou por, eh, videoconferência. Porque a gente era realmente muito amigas, né. E que nem eu estava te falando, na na nossa amizade tinha muita confiança, né. É, eh, por exemplo, vou te contar uma situação.
Aham. Uhum.